Ese cansancio tú lo lo sientes más a nivel físico, o más a nivel emocional, que no tien es mucha motivación.
Este, mm, yo creo que, más que nada a nivel físico.
O cincuenta y cincuenta, o ci o 50 y 50.
No, yo creo que me es más a nivel físico, porque emocional sí quiero, pero, eh, me siento tan cansada que prefiero acostarme
Más a nivel físico.
eh, que y no y no puedo dormir. O sea, solo me acuesto y no puedo dormir, pero ya con eso, eh, como que ya ya no lo hago.
Claro, ahora, bueno, empezando por el principio, ¿cómo está tu esquema de de sueño? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cuántas horas sueles dormir por noche? ¿Te tienes una rutina de sueño ya establecida?, ah, ¿có cómo es tu tu rutina de sueño?

Pero te refieres, a que te da can O sea, que estás cansada después de entrenar, cosa que es totalmente normal, o antes de entrenar.
No, es antes de entrenar. Eh, últimamente, no he dormido bien, no me he sentido bien. He tenido como las energías muy bajas, eh, y s y eso me está afectando, de que me está impidiendo, eh, hacer ejercicio, que es algo, que me gusta mucho. Ujú.
Interesante. Interesante. ¿Y de desde cuándo estás entrenando?
Eh, pues ya tengo muchos años entrenando.
Muchos años. ¿Y desde cuándo estás sintiendo este este este bajón, este cansancio? ¿Cuándo arrancó, más o menos?
Ujú.